Oye, pues, fíjate que, tengo estoy pasando por una situación complicada porque no sé cómo cómo manejarla, qué hacer, eh, me está rebasando un poco, ¿sabes?, eh, mira, te pongo un poco en contexto. Resulta que, yo soy una persona que a la que siempre le ha gustado, pues, socializar. Siempre, ¿no? Y, pues, también, eh, ay, paradójicamente, también, eh, soy soy una persona a la que le gusta mucho estar solo. Entonces, últimamente, mm, como que me me me, mm, a mí para para mí siempre es importante, o ha sido importante tener esa parte de de tiempo de instrope de introspección, de como de tener mi mi mi tiempo para mí solo, para poder caminar, distraerme y todo, eh, pero pues, estos últimos días, em, semanas, yo creo, te podría decir que semanas, mm, pues, vengo como
Okey. Sí.
de mudarme a una nueva ciudad. Y en esta ciudad, de hecho, ya conocí a algunos amigos, y estos amigos, pues, ah, siguen acá, están presentes ahí y todo. Y me suelen invitar como, pues, a muchos muchas fiestas, muchas reuniones, y yo tengo problemas, pues, para decir que no. Entonces, siempre, ando ahí, este, saliendo con ellos y aceptando aceptando sus invitaciones. La verdad es que me la paso muy bien, no te vo voy a mentir, o sea, disfruto del tiempo, eh, pero hay veces, por ejemplo, que yo ya tengo mis planes, ¿no? Yo ya por ejemplo, el el fin de semana pasado yo había planeado estar solo, eh, como dedicarme, el domingo, a, mm, a estar solito ahí, este, quería salir a caminar al parque, leer, disfrutar, simplemente, eh, mm, como dejar de lado todas estas actividades que hago durante la semana y a último, mm, en la mañana, ya cuando me estaba preparando para salir, una persona me invitó, pues, a a comer a comer a mediodía, y dije: "Ah". Como que empecé a ver las cosas las cosas, eh, tod todo todas las razones por las cuales debía aceptar esa salida y, pues, era que no la había visto que, este, que también ella me dijo que se sentía mal, que quería platicar. Entonces, como que a antepuse primero todas estas cosas y al final terminé aceptando, y no encuentro todavía, pues, este equilibrio, eh, para poder, pues, sí, s salir con amigos, pero también, pues, mantener mi tiempo personal disponible.
Okey. <chuckles> Okey. Lo entiendo. Sí. Okey. Okey. Sí, entiendo, bueno, pues gracias por compartirme esto que que estás pasando. Me gustaría indagar un poquito más sobre, el tema que me estás mencionando, eh, sobre esta situación que estás pues pasando, em, <clears throat> eh, me eh, quiero preguntarte que si tu tiempo a solas es intencional, o solamente, mm, lo lo puedes tener cuando no tienes algún plan. Me refiero, me dices que te cuesta trabajo pues decir que no a una invitación. Entonces, ¿siempre ha sido así? O sea, ¿siempre, eh, aceptas las invitaciones a salir y tu tiempo a solas lo, ah, dejas en último, eh, último lugar o hay veces que sí lo llegas a priorizar?
Em, mira, el tiempo a solas sí, es algo que yo, como que mm, me tengo que forzar a tenerlo, ¿sabes? Sí, porque pues si, suelo tener muchas actividades durante el día, durante la semana. Entonces sí, es algo que yo planeo.
Okey.
Y es eso como que luego me cuesta, pues, trabajo concentrarme en en en mí, porque suelo decir siempre que que sí a todo. Entonces, cuando me invita, pues, ya cambio todos mis planes y es eso, como que siempre estoy priorizando más a los demás que que mis actividades, pues, para mí solo, ¿no?, como descansar, quizás. Entonces, pues ya me estoy sintiendo muy cansado, sí sí, estoy sintiéndome agotado porque hay veces que quiero cumplir con las 2. Entonces, quizás salgo con los amigos y después regreso y quiero hacer lo que yo ya tenía planeado para mí, ¿no? Quizás, salir a correr o andar en bicicleta y no, al final, pues termino muy cansado, muy cansado y estoy siento que está habiendo un desequilibrio en mi vida.
Okey. Okey, bueno, y en este en este caso que cuando, bueno, planeas decir que no, pero no puedes, ¿qué es lo que temes a que podría ocurrir si de algún momento te decidieras y dijeras que no a una invitación? ¿Sientes que decepcionarías a alguien o o qué crees que ocurriría con esa persona? ¿Te has puesto a pensar en eso?
Mm, sí, sí, me he puesto a pensar. Y, no tanto como que la decepcionaría, bueno, es un poco, ¿no?, pero la verdad es que creo que eso pasa a segundo plano. Lo que más me preocupa es como perderme un buen momento. O sea, como si me invitan a una fiesta siempre siempre esa va a ser la fiesta, ¿no?, la mejor fiesta, entonces, en mi cabeza es: "Ah, tienes que ir porque puede que pase esto, puede que pase aquello, puede que" ¿sabes?, como que en mi cabeza la pinto superbien y hay veces que pues, no, todo lo contrario, o sea, sí disfruto de estar con los amigos y todo, pero pues hay veces que que la fiesta en sí misma no, no es tan buena como lo pensé, y eso me pasa muy, muy seguido, ¿eh?, el arrepentimiento de llegar, de de haber aceptado salir con los amigos, y decir: "Mm, <smacks lips> ni está tan bueno aquí, ¿no?, mejor me hubiera quedado haciendo lo que yo tenía planeado", pero como no puedo decir que no, pues termino yendo y y y es eso es eso que siempre me pasa, por ejemplo, si me invitan a comer, eh, pues me dicen: "Ay, vamos a ir a este restaurante, es algo tienen como esta especialidad", y yo nunca he probado eso, entonces siempre mi cabeza es: "Ah
Okey. <chuckles> Okey. Ah. <chuckles> Okey.
debería de ir porque esa es la la oportunidad, eh, perfecta, si la dejo pasar, quizás nunca vaya a probar esto, y qué mejor pues si voy acompañado", y todo esto, entonces, pues con los restaurantes afortunadamente me ha ido bien, he podido pues conocer muchas cosas ricas, pero pero también luego pasa pues este arrepentimiento de decir: "Ah, no, pues mejor, ya dejé mi comida en casa, ¿no?, ya tenía planeado justamente esto de comer solito hoy, incluso ya había cocinado, entonces, ah, pues se me echa a perder, gasto más", y en fin, una serie de problemas que justamente vienen de de este desequilibrio, de no poder, eh, quizás dedicarle mucho más tiempo del que tengo previsto a los a las reuniones y a los a los amigos.
Sí, claro, entiendo. Y bueno, eh, ¿ha habido alguna vez alguna situación en la que, hayas dicho que no y te hayas quedado para darte el tu tiempo, tu pues tu tiempo individual? Y, ¿qué pasó ese día? O sea, ¿cómo te sentiste? Em, ¿Qué pensaste después? ¿Te sentiste arrepentido de no haber ido? ¿Te sentiste a gusto y cómodo estando tú solo durante tu tiempo? O o, nunca lo has hecho, siempre has dicho que sí.
Eh, no. Sí lo hice apenas lo hice apenas me atreví a hacerlo. Me costó mucho tra trabajo, eh, pero, mm, pues me me estoy sus suscrito a una a una plataforma de streaming de películas y vi hace tiempo una película que me interesaba mucho ver. Entonces como que planeé todo eso, ¿No?, realmente planeé todo eso. Compré me compré un proyector hace poco y no lo había utilizado.
Okey.
Entonces, pues, como que ya tenía ese día disponible para mí, dije ese día voy a ver la película. Compré palomitas, compré botanas, eh, me preparé el proyector. Ya tenía todo ya solo era estaba esperando a que llegara la noche. Aparte, ¿sabes qué? Me esperé para que fuera un día un día lluvioso o un día en el que no estuviera muy bueno para salir para que no me sintiera culpable de no haber salido. Y aun así, todo las invitaciones llegaron ahí unos amigos que me dijeron que iban a ir a a a un bar a tocar y que se iba a poner muy bueno hasta me dijeron: "Ey vamos, porque, este, va a ir la chica que te gusta, ¿no?" Hay una chica por aquí que me que me interesa y me dijeron: "Va a estar ella, van a estar sus amigas, eso que que te la vas a pasar bien" y y crée créeme que me tentaron, pero, <sucks teeth> las por la ventana ese día y estaba lloviendo y dije: "No, no, no, es un montón de frío, la verdad", pues no sé, ese día sí fue más flojera también. Creo que ese día fue más flojera que realmente las ganas de decir que no. Porque yo estaba como pensando. Ah, sí, ahorita me me cambio rápido y nos vamos. Pero cuando me asomé, mm, dije: "No, si está está lloviendo. Me voy a mojar, eh, no no sé aquí como que visualicé estos dos escenarios" y dije: "No". Pues mejor me quedo acá. Veo la película tranquilo, calientito. Ya tengo, pues, todo. ya compré todo entonces. Pues me quedé en casa. Vi la película. Fue una película maravillosa, eh, y, ¿qué crees? Regresaron los los amigos y, eh, me dijeron: "No, ¿sabes qué? Horrible, horrible. No no había nadie. Las chicas ni fueron. Estuvimos ahí solo un rato esperando a que algo pasara y nos regresamos" y me dijeron: "¿Y tú qué tal? ¿Cómo te la pasas?" Y yo: "Pues, super la verdad. La película me encantó. Eh, estuve muy tranquilo aquí, eh, calientito, no me mojé." Entonces, pues, si puede decir que no.
Okey. <chuckles> Sí, claro. Okey. <laughs> Sí, claro. <laughs> Ahí está. Sí, claro. <laughs> Sí, bueno, en este caso, pues, eh, un consejito que te podría yo dar, es, bueno Qué bueno que ya diste, pues, el primer paso a decir que, no, en alguna ocasión, como lo que me platicas ahorita y bueno, te la pasaste pues a todo dar, ¿no? Eso es algo muy bueno. Y bueno, eh, nada más como, eh, recordarte o aconsejarte que, bueno, eh, decir que, no, eh, pues no es como que, eh, requiera de una explicación. No, r No estás como, obligado a dar explicaciones, ¿no?, eh, simplemente, eh, podrías hablar con tu amigo, decirle: "¿Sabes qué? Hoy no tengo ganas, hoy prefiero descansar". Y bueno, eso es muy válido, sin dar tantas tantas razones razones. Y bueno, sue suena cortés y no suena tan tan cortante también, em, y bueno, también el decir que no, pues no significa que ya va a ser un, no definitivo.
Ujú. Sí. Ujú.
Podrías también utilizar algunas frases como: "Esta vez no, pero si quieres la siguiente semana podemos hacerlo". Y bueno, o: "¿Qué te parece si mejor lo dejamos para otro día?". Creo que serían unas frases que te ayudarían a a rechazar sutilmente una invitación cuando tú no tienes ganas de de salir, ¿no? No sé si lo has aplicado o, ¿cómo lo aplicaste la vez pasada? O o o, ¿has pensado en eso?
Eh, no, pues que, fíjate que la vez pasada sí sí, fue como, que que que ya, o sea, que era algo muy importante para mí, muy importante, sobre todo porque ya había comprado cosas. O sea, yo tenía ahí esperando mi comida y mi botana, todo. Yo había preparado había preparado desde desde hace Toda la semana estuve realmente soñando ese día y y en mi cabeza no había como otra cosa para hacer ese día más que la película. Entonces, me concentré tanto en eso que no fu no me costó trabajo, pues priorizarme y decir: "No, no puedo porque tengo que hacer esto". Pero pues, como que tu sugerencia me me hace mucho sentido porque, justamente a mí lo que a veces me hace me hace aceptar siempre estas salidas y desequilibrar mi tiempo, es que siento que, mm, <tsk> que se van a ofender, ¿no? Que van a pensar que no los quiero ver, cuando realmente no es eso, es simplemente que también me gusta, pues tener ese tiempo solo, descansar, dedicarme a mí. Y, mm, no había pensado pues, justamente como decirles: "No, pero ¿qué te parece si lo hacemos la otra semana?". Que quizás yo también puedo así pues, planearme planear bien mis mis mis tiempos, ¿no? Mira, el problema que yo he tenido, es que, todos estos planes salen muy, muy como son muy espontáneos. Entonces, pon tú, yo mi vida la manejo bien, pero pues las invitaciones no. Y ahí es cuando pierdo el el un poco el el equilibrio. Pero sí, voy a seguir tu tu consejo, este, de de, pues, de proponer de proponer a las personas un otra fecha para para vernos, sin que ellos se sientan, pues necesariamente atacados, ofendidos o algo, ¿no? Porque así verán que que yo sí estoy dispuesto, pero que por el momento tengo tengo otras cosas que hacer. Bueno, sí, creo que es eso.
Claro, sí. Claro. Okey. Muy bien, pues, este, te deseo mucha suerte, ojalá encuentres el equilibrio, entre, ese equilibrio, pues, entre salir con tus amigos y darte tiempo a ti mismo y y espero que lo logres.
Al contrario, muchas gracias.